Ja, hi. Du, das ist ja jetzt so 'n aktuelles, äh, Thema. Die Weihnachtszeit hat ja jetzt angefangen und, äh, ja, Weihnachten rückt näher. Und ich bin jetzt so, ja, neulich umgezogen und deswegen wohne ich jetzt nicht mehr so nah bei, äh bei meiner Familie. Und, äh, für mich ist das schon, ja, so 4, 5 Stunden, äh, Zugfahrt, dass ich meine Familie sehen kann. Und, ähm, ja, jetzt hat mich die Familie natürlich auch gefragt, äh, w wie's aussieht eben, wann ich, äh wann ich vorbeikomme, äh, an Weihnachten. Und, ähm, ich ich mag meine Familie. Also, ich habe natürlich auch gesagt: „Ich komme, äh, vorbei an Weihnachten.“ Aber ich habe immer so das Gefühl irgendwie so bei meiner Familie ist es nie genug. Also, ich habe jetzt zum Beispiel gesagt, ich ich komme ich komme am 23. an und, äh, fahre dann am 26. wieder, äh, nach Hause. Und, äh, anstatt, dass meine Mutter sich dann so gefreut hat dadrüber, dass ich dann bei ihr übernachte und, dass ich vorbeikomme, äh, ja, war sie dann eher so enttäuscht gewesen und hat dann gesagt: „Ja, das ist ja du nimmst ja gar nicht richtig Zeit. Du hättest doch hier mal ruhig, äh, ne Woche bleiben können. Wir sehen uns so selten. Und das ist doch mal ne Ge ne gute Gelegenheit.“ Also, ja, die hat da fast so mit mit Vorwurf und und Unverständnis reagiert. Und das finde ich halt irgendwie, ja, irgendwie schade und ja, es nimmt mir schon fast so 'n bisschen die Lust, dann wieder dahin zu fahren. Ja, und deswegen
Mhm. Gut, das P äh, Pro ja, das Problem kann ich sehr gut verstehen, ne? Das ist immer so die Erwartungshaltung dann, äh, der Eltern oder der Familie insgesamt, dass man, ähm, mehr Zeit haben müsste und, äh, eigentlich, äh, wird wenig gesehen, dass man selber, äh, auch, äh, 'n Leben hat, in, äh, dem man gucken muss, w wie viel Zeit man, äh, für den einen oder anderen hat, ne? Und, äh, ich kann auch verstehen, wenn du sagst: „Okay, das nimmt ein wenig die Freude von, äh von den Feiertagen oder die Zeit, die auf einen zukommt.“ Äh, weil man ja dann etwas vorbelastet quasi schon ankommt, ne, etwas, äh sich vielleicht schon gestresst fühlt, bevor bevor es losgegangen ist.
Ja. Mhm. Ja, genau richtig. Das ist tatsächlich so. Und es ist auch so, wie du's sagst. Ich habe ja auch 'ne 'ne Partnerin zu Hause, weißt du, ich will ja auch dann mal bisschen Zeit noch mit ihr verbringen zwischen den Jahren und und ähm, ja. Und will hier auch mal so auch 'n bisschen Freizeit für mich haben dann zwischen den Jahren, um mit meiner Freundin hier die neue Stadt auch mal kennenzulernen, wo wir jetzt hingezogen sind. Und und für meine Familie ist das halt so, die kann das halt nicht verstehen. Die für die ist halt so Familie so das das A und O, und dann kommt erst mal lange nix. Und dann f dann fühlen die sich irgendwie so ja, fast so persönlich angegriffen und nehmen das dann fast persönlich, dass ich halt sage: „Okay, ich bleibe halt nur 3 Tage und nicht 'ne ganze Woche.“ Äh, und und muss aber auch sagen, dass mir das auch reicht halt. Und da da haben wir dann das ist jetzt nicht nur bei Weihnachten, das haben wir eigentlich bei ja, bei jedem Familienfest ist dann immer wieder das gleiche Thema so
Mhm. <clears throat> Ja. Die gleichen Themen, ne? Ja, ja. Ja, sind die gleichen Themen, die aufkommen und, äh, immer wieder diese Diskrepanz zwischen dem eigentlichen dem eigenen Familienleben, das man vielleicht sich aufbaut mit Partner, äh, und der äh, der ja, der elterlichen Familie, die, äh, immer noch erwartet, dass man quasi, äh, sich um sie rum dreht die ganze Zeit. Also das ist äh, kann ich gut nachvollziehen, dass das vielleicht stressig ist und auch so 'ne Art Spagat, oder? Den man versucht, hinzubekommen, dass man äh, du hast ge ja gesagt, dass äh, ihr lebt in einer neuen Stadt, ähm, wollt die auch erst mal erkunden und, äh, da sind natürlich Feiertage dafür auch, äh, super geeignet, dass man genau das machen kann. Sonst im Alltag hat man ja eigentlich gar nicht die Zeit, ne? Dann wird gearbeitet und, äh, da hat man nicht die den Zeit oder 'n Kopf dafür, äh, noch drumherum miteinander Zeit zu verbringen. Äh, insofern, äh, kann ich sehr gut nachvollziehen, dass, äh, das 'ne unangenehme Situation ist für dich.
ja genau immer wieder Mhm. Ja, das ist cool, dass das dass du mich da verstehst und dass du das gut, äh, nachvollziehen kannst, weil, ähm, ja, ich habe nämlich echt schon so bisschen überlegt, sag mal mache ich da jetzt irgendwie was falsch oder, äh oder oder ja. Oder ist das ist das okay so, wie ich das mache eben, dass ich da halt sage: „Okay, ich ich komme zwar, nur nicht so lang.“ Ähm, und ja, das ist das ist halt auch, ähm ich glaube, n nicht so leicht für mich in in i im Generellen, also im Allgemeinen, äh, wirklich so zu sagen, äh: „Du, das reicht mir jetzt.“ Also, wirklich so auch so das hm, das klarzumachen, dass das okay so ist, wie ich's jetzt entschieden habe und dass das für mich die richtige Entscheidung ist, weil da halt dann so viel Unverständnis kommt, und dann dann, äh, ü ich habe jetzt echt schon überlegt, weil da so Vorwurf gekommen ist und es f es fühlt sich für mich fast so wie so bisschen Schuldgefühl an, habe ich überlegt, den Zug jetzt noch mal umzubuchen und wirklich zu sagen, na ja, komm, dann bleibe ich da halt 'ne Woche und dann, ähm, ja, dann dann
Mhm. Mhm. Ach, um um dem Konflikt aus dem Weg zu gehen und, äh, äh, sich so zu verhalten, wie äh, wie deine, Eltern das, äh, vielleicht von dir erwarten, oder?
Ja, das ist tatsächlich so. Das ist so so bisschen ich bin da so 'n bisschen Konflikt äh, scheu, also grad so, ja, meiner Mutter gegen gegenüber. Man muss aber dazu sagen, das ist halt nicht so einfach, weil meine Mutter allein lebt und dann jetzt auch keinen Partner hat, und, ähm, ich denke mir dann halt immer: „Na ja, gut, sie hat halt niemanden und, äh, die wahrscheinlich fühlt die sich grad an Weihnachten dann so 'n bisschen bisschen einsam.“ Ich meine, meine Schwester ist ist schon da, aber sie hat halt kein keine Mutter mehr oder keine Eltern mehr, und sie hat halt auch keinen Mann mehr. Und deswegen denke ich mir dann immer so: „Na ja, vielleicht ah, vielleicht wahrscheinlich ist sie einfach einsam und und wünscht sich halt so aus der Einsamkeit heraus, dass dass ich da länger bleibe.“ Nur wenn ich da ehrlich bin, habe ich da gar nicht so die Lust halt drauf.
Mhm. Mhm. Mhm, das kann ich gut verstehen, also beide Seiten sind ja verständlich, ne? Auch, dass deine Mutter sich einsam fühlt vielleicht. Hast du denn schon mal versucht, das Thema, äh, direkt anzusprechen? Vielleicht auch vorsichtig, dass du erklärst, äh, warum du nur 3 Tage kommen möchtest anstatt 5?
Ja, also die hat das neulich am Telefon hat die das dann gesagt. Also d ich habe sie hat mich dann gefragt, wie lang ich bleibe, und dann habe ich das gesagt eben. Und dann dann kam halt diese Reaktion: „Ach Mensch, de ich dachte, du bleibst mal länger“ und dann kam halt diese Reaktion. Und mich hat das halt total sauer gemacht. Also, du, ich war dann echt richtig wütend gewesen. Ich habe dann so gesagt: „Ja, ist ja nie genug“ und, äh: „W was soll das denn? Freu dich doch mal, dass ich überhaupt komme.“ Und ich habe da so 'n bisschen na ja, so 'n bisschen die die Ge der Geduldsfaden ist mir so 'n bisschen gerissen am Telefon. Äh, und, äh, ja, od ich glaube, das war ich habe da so 'n bisschen so von meinem Ärger heraus, äh, reagiert, äh, in in in dem Moment. Und da war dann halt irgendwie, ja, die Gesprächsatmosphäre dann, glaube ich, so 'n bisschen kaputt gewesen. Und das war dann so ja, kein guter Zeitpunkt, um da mal wirklich in Ruhe drüber zu sprechen, hm, aber ich finde die Idee eigentlich schon gut, dass du sagst: Okay, vielleicht setzt man sich echt noch mal hin und und macht das halt nicht am Telefon und und und bespricht das noch mal in Ruhe, wenn man sich dann sieht.
Mhm, ja. Mhm. Für Ja, äh, ja, ganz sicher ist das bestimmt hilfreich oder kann das hilfreich sein, ähm, grade du sagtest, äh, du hast dich da sehr geärgert, äh, drüber, und da ist dir der Ged Geduldsfaden geplatzt. Ähm, kann man vielleicht auch überlegen, sich vorher, ähm, zu überlegen: „Wie wird meine Mutter reagieren, wenn ich, äh, das oder das sage?“, dass man sich vielleicht vorher schon mal den äh, den Stress vielleicht etwas nehmen kann, indem man, äh, schon weiß eigentlich, wie der Gegenüber sich verhält und dass man, äh, so sich vielleicht selber den Druck nimmt, ähm, äh, von der Überraschung oder die Wut, etwas zu dämpfen, ähm, und dabei versucht, vielleicht klar zu sagen, was man was man selber möchte.
Ja, das ist eigentlich 'n gu auch 'n guter Punkt, weil, ähm, ich könnte mich da wirklich ziemlich gut drauf vorbereiten auf dieses Gespräch, weil meine Mutter eigentlich immer so immer die gleiche Reaktionsmuster hat oder immer ähnliche Sachen eigentlich, äh, sagt und von mir erwartet. Ähm, von daher stimmt es, könnte ich mich da schon, hm, gut drauf vorbereiten.
Mhm, genau. Ja.
Ähm, ja, und ich glaube auch, wenn ich dann, ja, mal mal eben so aus diesem Ärger r nicht mit die so diesem mit diesem Ärger eben reagiere. Also, wenn ich dann auch 'n bisschen mehr Ruhe habe und wirklich dann auch, äh, dass man sich dann gegenübersitzt in Person, da ist das, glaube ich, schon noch mal 'n anderes Gespräch als jetzt so ja, so am Telefon, ähm, ja, da drüber zu sprechen mit so viel Emotionen.
Mhm. Ja, genau, also was n n den Rahmen halt vielleicht, etwas entspannter ist, darüber zu sprechen. Hast du eigentlich schon mal mit deiner Partnerin darüber gesprochen, über die Situation? Was sagt die denn eigentlich?
Ja, das ist auch 'n guter Punkt. Also, meine Partnerin, die sieht das halt so, dass äh, die hat jetzt nicht so viel Kontakt mit ihrer Familie, und die sagt halt so, dass meine Familie mich da schon ziemlich unter Druck setzt immer so, dass die mich so immer, ja, mit so hm, mit so 'ner Erwartungshaltung konfrontieren, dass ich halt viel Zeit mit denen verbringe. Also grade so über bei Fa äh, bei Feiertagen oder bei Geburtstagen und bei allen möglichen Anlässen, ne, wo man mit der Familie zusammenkommt. Es zieht sich so durch wie so 'n roter Faden, ne, dass es irgendwie nie genug ist so, wie viel Zeit ich mit denen verbringe. Und meine Freundin sagt, äh, ich sollte jetzt mal anfangen halt, ähm, ja, das das zu verändern, weil das ja auch dann, ja, blöd für sie ist, weil jetzt hier sie hat dann zum Beispiel sitzt dann hier zwischen den Jahren und, äh, hätte dann auch ja, wäre dann hier alleine, weil sie mit ihrer F ähm, Familie nicht zusammen ist. Und, ähm ja, und, äh, das ist halt wäre da würde dann auch nicht so gut passen eben. Also, es würde dann so 'n bisschen zulasten von der Beziehung auch gehen.
Mhm. Mhm. Ja, stimmt. Das ist natürlich auch problematisch. Das ist ja der Spagat, in dem du dich gerade befindest, ne, dass man halt eben nicht nur seine Mutter hat, äh, sondern eben auch seinen Partner. Kannst du denn, äh äh, deine Partnerin denn nicht eigentlich auch mitnehmen zu deiner Mutter?
Doch, das würde schon funktionieren. Also, sie ist auch eingeladen, aber aus kulturellen Gründen sie feiert kein Weihnachten und, ähm und, ähm, ist da auch einfach nicht interessiert dran. Und das <chuckles> das ist zwar 'n bisschen komisch für meine Familie, aber sie in ihrer Kultur gibt's halt kein Weihnachten und deswegen ist das für sie auch jetzt kein Grund da da mitzukommen.
Ja. Ah, okay, also muss sie gar nicht unbedingt mitkommen. Das ist auch okay, wenn du da alleine hingehst.
Das ist für mich total okay. Nur, wie gesagt, ich würde halt gerne auch noch 'n bisschen Zeit dann nach den Feiertagen auch mit ihr verbringen, so zwischen den Jahren. Und, äh, dass das halt nicht nur mit der Familie eben äh äh, ja, verbracht wird die Zeit. Ja.
Mhm, verständlich. Mhm. Ja, äh, genau. Also, ich glaube, ja, was wir besprochen haben, ist ja vielleicht noch mal in Ruhe, äh, das Gespräch suchen mit deiner Mutter. Äh, es wär mal ein Versuch, den man, äh, unternehmen kann, oder?
Mhm. Auf jeden Fall, das das ist finde ich ist 'n guter Tipp und das werde ich mir jetzt auch noch mal vornehmen. Mir ist jetzt so durch das Gespräch ge bewusst geworden, auch dass sich das ja irgendwie so wie 'n roter Faden auch so so durchzieht und nicht nur an Weihnachten 'n Thema ist. Von daher hast du, glaube ich, da vollkommen recht, dass man das einfach noch mal generell, äh, in Ruhe ansprechen sollte. Und ja, danke dir einfach, dass du mir zugehört hast und ich danke dir so für deine praktischen Tipps. Das hat mir gut geholfen.
Ja, äh, sehr gerne, ja, und dann, äh, frohe Weihnachten!
Ja, Dankeschön, dir auch frohe Weihnachten. Bis bald.
Tschüss, bis bald.